Baha hay, ngayon gano'n talaga 'yong ano, 'yong kulang kasi siyempre nasanay ka na na parang, ah, lagi kayong may me time o may bonding moment kayo ni partner habang, ah, nag-ga-garden ka, 'di ba? Nag, ah, nagkakape. So, may ano kasi na parang ano, 'yong 'yong iniisip lang natin, bukod, ah, kumpara do'n sa ginagawa na parang, oh, magtimpla ka na ng kape ngayon, um, kung puwede mong mahila si partner ng tara halika na 15 minutes lang, akyat tayo sa taas. 'Di ba yung parang puwede mong sabihin sa kanya na oo, puwedeng sabihin sa kanya na, "Namimiss na kasi kita, eh, hayaan mo muna yung ano, nandiyan lang 'yan, wala namang ibang gagawa niyan kung 'di tayo din." 'Di ba? Ganyan. So, ayun lang kasi kapagka nandiyan na, ready na, ibig sabihin, um, prepared ka doon sa ano na parang, um, oh, oo nga, ah, kailangan natin mag-me time. Parang mare-realize niya na parang, "Ay, oo nga, kulang na tayo sa bonding." 'Di ba? Ganyan. So yun, um, yun katulad no'ng sinabi ko na iba kasi talaga yung naiisip lang na gagawin mo kumpara do'n sa ano, gagawin mo na talaga. Yung ginagawa mo na talaga, "Oh, sige na timpla tayong kape," ganyan, "Oh, akyat tayo sa taas kahit 15 minutes lang." Ganyan. So sa tingin ko, ayan din yung paraan na ano, na simpleng paraan na para ano, ah, matanggal yung stress mo, 'di ba? Yung parang hindi mo hindi ka nag-iisip kasi parang nakukulangan ka na sa lambing, eh. Nagkakakulangan na kayo sa lambing kasi sobrang busy niyo, so 'yan.
Hmm. Mm. Mhm. Ah, okey, akyat sa taas, okey. Ah, okey. Mhm. Mhm. Mhm. Okey. Mhm. Mhm. Hmm. Al sa Totoo. Naku ano, ah, ang ganda ng mga pinayo mo, talagang tatandaan ko yung 15 minutes na 'yan 'no 'no. So ayan, oo, magkakape kami yung 15 minutes talaga. Yes. So, yun.
Mm. Kasi merong ano, eh Totoo, meron parang kasi may parang, gusto mo bang mag-kape? 'Di ba siyempre. Pero kasi, tendency di-decline niya 'yan kasi busy siya, eh, pero kung nakatimpla na, ready na, masasayangan siya diyan, 'di ba? Kung pi ah, tapos i-pu-push mo, tara sa taas 15 minutes lang ganyan, ah, 'di ba? Para sweet, ah. <laughs> 'Di ba, gano'n lang.
Oo. <laughs> Okey. Uh-huh. Ah, okey, oo. Yes. Okey sige. Alam mo ano, ah, ta tama naman yung mga talagang, ah, pinayo mo sa'kin at talagang tatandaan ko 'yan para alam mo yun, mabawasan naman yung stress ko at ah, makapagpahinga talaga, ganyan. So alam mo yun sobrang na-appreciate ko talaga yung mga payo mo at ah, yung pagbibigay sa'kin ng oras para makinig sa mga problema ko. Maraming salamat.
Mm. Hmm. Walang anuman, good luck sa ano, sa partner, 'di ba, pagtatanggal ng stress, paalam.
Oo.